А, хотела с тобой сегодня посоветоваться. А, знаешь, я поняла, что я устала работать дома. И знаешь, у меня как будто бы дома нет вдохновения теперь, чтоб работать, а у меня работа такая, связана с тем, чтобы вдохновение было, какие-то новые идеи появлялись. Вот, потому что я работаю в сфере дизайна. Но вот, и в некоторых проектах бывают такие задачи, когда, действительно, нужно что-то там придумывать, выдумывать. Вот, и, м, знаешь, я мне кажется, мне нужно рассмотреть какие-то альтернативы для своего рабочего места, пока не понимаю, какие это могут быть альтернативы. Да и, знаешь, потому что дома я всё-таки устала уже работать и понимаю, что люди там иногда в коворкингах каких-то работают, да, кто-то там на пляже даже может, да, работать там с ноутбуком. Но вот я пока не могу понять, что мне подойдёт. Вроде дома эффективно работать, да, но иногда домашние дела какие-то отвлекают. Но вот, но хочется очень сменить обстановку, да, чего-то нового, но и в то же время, чтоб там было комфортно работать. Вот, и поэтому хотела с тобой посоветоваться, потому что уже устала, да, от этой ситуации, потому что каждый день одно и то же, да, та же обстановка, те же комнаты вокруг. Но вот, и, может быть, ты мне что-то посоветуешь, вообще, буду рада любым советам и рекомендациям на эту тему.
Так. Ясно. Ты знаешь, я раз разделяю твои переживания, и действительно, так как ты творческий человек, э, нахождение в одном пространстве, в одном помещении, тем более, если это дома, тебя может немножечко так угнетать, наверно. Вот, и тебе нужно, конечно, пространство и поменять, наверно, обстановку для твоего нового полета творческого. И вот. Скажи, пожалуйста, ты вот прямо хотела полностью поменять или же частично, может быть, какое-то время работать из дома, чтобы успевать что-то сделать, или же, ну, сэкономить как-то время? Или же ты хочешь на постоянной основе по пе перейти работать?
Да. Точно. Да, хороший вопрос. Я думаю, что время от времени менять, потому что всё равно дома привычно. Я знаю, что да, я много задач успею сделать, да, и тут, знаешь, некоторые материалы под рукой, да, там, компьютер, зарядник. Ну, конечно, это можно с собой взять, да, но не всегда. Вот, ну, хочется просто, да, разнообразия какого-то. И вот, не знаю, раз, 2-3 в неделю, да, в зависимости от места, я бы хотела работать вне дома.
Э. Понятно. Скажи, вот ты работаешь на себя или ты бы хотела бы, чтобы, а, присмотреть работу, может быть, э, в какой-то креативной компании?
Ну, я бы хотела продолжать работать на себя. Да, мне это удобно, и я могу брать, там, любое количество проектов, которые могу. Вот поэтому, да, я бы хотела продолжать работать самостоятельно, но вот хотелось, да, бы поменять именно место и атмосферу. Ну, хотя ты права, знаешь, иногда я даже думала, что можно в какой-нибудь компании, да, поработать, там, на полставки, может, да, вот именно чтобы менять место, да, чтобы это было какое-то окружение, да, с кем-то обсуждать проекты, коллеги. Вот. Ну то есть это и хорошо, но это и может ограничивать, конечно, в жизни. Вот. Поэтому пока, я думаю, останусь на фрилансе, вот. А там посмотрим.
Хорошо, я поняла тебя. Вот, ну и, м, так, пока мы далеко не ушли, например, от того, чтобы работать на кого-то, вот, м, подкинуть те просто одну идейку, пока у меня в голове есть она Мгм. Может быть, просто не работать на постоянной основе, а просто брать, может быть, какие-то проекты, которые вот они вот дают. Бывает так, что, знаешь, вот как свободный художник: взял проект, сделал этот проект, и дают такую возможность, и, а, так как это креативная такая работа, и компании тоже бывают, знаешь, ну совершенно разные. Я знаю, что есть компании, которые, ну вот ты приходишь, и там прямо все условия тебе. И, э, в любое время можешь начать работу, и они не как бы тебя не ограничивают во времени, и собаку можешь с собой туда привести, и на гитаре поиграть. Как бы они, наоборот, это всё, как бы, поддерживают, лишь бы ты вот креативил. Вот. И причём, там собираются такие люди, где, знаешь, ты можешь, как, пообщаться, что-то интересное узнать, ты что-то расскажешь. Вот просто для такого вот развития. И на постоянной основе 5 дней в неделю, а, например, там несколько раз в месяц приходишь, берешь проект, хочешь- забираешь с собой или же остаешься там, и в знаешь, вот эта ва атмосфера, а, в которую ты погружаешься, она, конечно, уникальна на самом деле, потому что ты, а, питаешь себя вот эту вот, знаешь, вот энергетику тех людей, которые там работают. Просто для м, вот знаешь, для общего я просто тебе говорю, для картинки, может быть, тебе такое тоже будет интересно.
Давай. Да, точно. Супер. Да, может быть, знаешь, на самом деле, когда ты начала рассказывать, я подумала: "Ну, наверно, такое есть в каких-то больших городах крупных". Да, потому что я живу сейчас в не очень большом городе. А потом я поняла, что и здесь такое может быть, да, потому что от того, что город маленький, не значит, что там нет таких проектов, поэтому, знаешь, я посмотрю, проверю. А, я периодически, да, действительно вижу какие-то, м, знаешь, ну, не объявления, там, информацию о каких-то проектах, там, даже стартапах, да. А, и, возможно, что-то здесь такое есть. И я уверена, что, да, могут быть компании, которые не хотят там забирать тебя на всю жизнь, да, там, на просто, э, на 5 дней в неделю, там, с 9 до 5, а будут рады, да, если ты будешь там у них работать, но там время от времени, да, и когда нужно им и тебе. Слушай, так что идея классная, знаешь, я рассмотрю такой вариант, потому что я действительно поняла, что мне, наверно, не хватает даже вот общения, да, какого-то живого. Потому что когда работаешь, да, дома, на фрилансе, да, часто это общение онлайн, иногда даже просто переписка, да, без общения голосом. И вот действительно вот этого, может быть, тут тоже мне не хватает вот. Так что эта идея мне очень нравится. Просто супер.
. Да? Ну, я рада, на самом деле, если она тебе пришла по душе. Вот, а расскажи, пожалуйста, немножко о своих идеальных, а, условиях для работы. Что это должно быть? Природа или это просто смена обстановки? Вот как ты видишь свои идеальные условия работы?
А, знаешь, ну, вообще, я, э, не против иногда поработать в каком-нибудь кафе или баре, но мне нужно, чтобы там было не очень шумно, да. Ну, такие места, конечно, есть, но их нужно искать, потому что, как правило, в бар все приходят там поболтать, да, попить кофе, ну вот, и может быть достаточно шумно. Или просто, кстати, иногда я выбираю такое время, когда там не шумно, когда я знаю о том, что все отдыхают после обеда, но бар открыт, я могу туда пойти, там, допустим, когда жду, кстати, ребёнка с секций каких-нибудь, ну вот, там тихо, я могу там эффективно поработать час-два. Вот, м, и, знаешь, ну, я бы рада, кстати, и в парке поработать, и на пляже, например, да, но, конечно, там бывает неудобно, потому что, и там какой-нибудь яркий свет, да, там светит солнце, какие-нибудь там могут мухи начать летать. Вот, то есть, э, в теории, это кажется такой классной атмосферой, да, и такой вдохновляющей. Вот. Но на деле получается неудобно.
Да. М. Понимаю. Как ты смотришь на вариант, а, если есть у вас, э, конечно, в городе, я думаю, что есть в каждом городе, б э, даже небольшом, ботанический сад? Именно крытые помещения, где, а, ты можешь спокойно туда прийти. А, это не на улице, это крытые такие и этот, получается. Ты находишься вроде бы как и, а, на природе, и в то же время в помещении.
Ой, классная идея. Да, на самом с деле, здесь у меня в городе есть такое место. И даже не знаю, как я раньше о нём не подумала, потому что там, правда, да, много света, там спокойно, там не шумно. Ну вот, и вот это, знаешь, такой, м, метод, да, найти баланс в этом, в природе и вот в тихом месте. Слушай, там правда можно приходить, да, и просто проводить время, там, читать книгу. Слушай, идея просто супер тоже, м. М, да.
Здорово, я рада. А, вот и, ну, т тоже мне на ум пришла одна идея. Я знаю, что ты пользуешься кредитными карточками?
Да.
Хорошо. Смотри, есть такие кредитные карточки, у которых есть свои клубы. Они да, потому что ты мне сказала про кафе, ты мне сказала про бары, и это каким-то образом тебе, может быть, подойдёт. Преимущество, а, этих заведений в том, что они закрытые. Они для тех людей, которые владеют этой кредитной карточкой. Вот, это получается как клубное место такое, но это не пафосное. Вот, человек может прийти поработать, немножко отдохнуть, перевести дух, выпить кофе. А это тоже всё входит, э, как бы как бы, в ну, как бы, в твои бенефиты. Ну вот, и в то же время ты находишься в новой для себя обстановке, вот, спокойное место, где не будет шумно, вот, и в то же время можешь там в перерыве выпить кофе.
Так. Да. Да. Да, супер.
Как ты смотришь на такой вариант?
Слушай, это очень классно. На самом деле, знаешь, у меня есть друзья, у которых есть вот такие карты, и они всегда знают, какие там бонусы, какие преимущества, куда есть доступ. А я никогда не проверяю, знаешь, я вот просто пользуюсь картой, я там покупаю билеты там и так далее, и никогда за этим не слежу. И вот надо, наконец, начать следить, да, и посмотреть, вот есть ли что-то такое. Я уверена, что, да, может что-то такое быть. А, и, знаешь, я очень бы хотела, да, попасть в такое место, потому что понимаю, что оно действительно будет спокойное, там будут люди, которые будут заниматься делами, да, вести какие-то переговоры там и так далее. Ну вот, и слушай, вот это прям кажется мне идеальным каким-то местом для работы, да, для того, чтобы сменить обстановку. Вот, просто супер, вот об этом, знаешь, я точно не думала. Так что идея просто потрясающая.
Ну да. Замечательно. А ты часто летаешь?
Ну, ни не часто, но летаю, да. И знаешь, вот тут тоже, конечно, когда ты мне это предложила, я сразу подумала о том, что, знаешь, я никогда не проверяю, есть ли у меня доступ вообще к бизнес-залу, а, может быть, он у меня там и есть. Вот, надо тоже проверить, да, потому что вот я люблю тоже, конечно, куда-то ехать и какие-то рабочие дела одновременно делать.
Так, м. Да, это прямо 2 в 1, потому что это на самом деле а, на само о очень удобное место. Не только, как бы там есть комнатки именно для того, чтобы ты могла спокойно сидеть и работать, и тебя никто не будет отвлекать, помимо общего зала. Поэтому рассмотри такие варианты, они на самом деле очень рабочие, очень удобные, и ты не тратишь время в общем зале гд ожидания, гд где очень шумно, и можешь заняться любимым делом одновременно.
Да, слушай, ты мне столько на самом деле классных идей дала, я вообще не думала даже про такие варианты. Вот теперь у меня новые, мне кажется, какие-то идеи появятся. Вот так что благодарю тебя, что обсудила со мной этот вопрос, да, потому что я давно хотела как-то с этим работать, да, дома уже н настолько утомительно, конечно. Вот, но теперь, да, знаешь, я думаю, что я, может быть, даже какой-то список составлю вообще из всех мест, куда мне можно там пойти поработать, вот, и буду двигаться согласно этому списку, да, и менять обстановку, да, знаешь, не в одно даже место ходить, да, а в разные. Так что просто супер. Ты мне очень помогла. Огромное тебе спасибо за такие классные советы.
Спасибо, что открыла такую интересную тему, на самом деле, и я была рада тебе помочь, и надеюсь, а, увидеть твои креативные работы, а, в в дальнейшем. Удачи тебе, пока!